Oye, pues, déjame contarte, em, estoy sufriendo por algunos temas que han salido a resurgir últimamente
A ver.
en cuanto a cómo me estoy expresando a ciertas maneras de consumir, digamos, música o películas o libros
Ya.
donde siento que, digamos, mi círculo más cercano con el que puedo compartir este tipo de opiniones, creo que se están sintiendo un poquito atacadas por por la manera en que estoy expresándome sobre alguna recomendación que ellos me hacen, o sobre alguna película o o o libro que ellos dicen que está muy chido, pero que a la hora de, digamos, confrontar ideas, no no no hacemos como tanto clic en la manera en que estamos pensando estas obras.
Mm. Ujú. Ujú. ¿Y eres el único que lleva la opinión contraria a lo que ellos opinan? ¿O te pasas solo con una persona en específico, y luego otra persona en específico? O sea, ¿son por separado, o es como que sientes que el grupo está, em, unido en una opinión contraria?
Y, pues, bueno. Ah. Pues, am, debo debo admitir que sí tengo cierta fama de ser medio contrario a las ideas, pero no por el hecho de de, ah, bueno, como de ellos piensan que esto es bueno, o es popular, yo me voy a poner del otro lado del de la conversación, sino que
Okey. Claro.
am, muchas veces, por ejemplo, tengo un uno de estos amigos, ¿no?, que va variando de caso en caso
Ujú.
le gusta mucho, por ejemplo, Pokémon, ¿no?, y en cuanto a videojuegos. Y yo soy como un poco crítico en que, pues, la neta, pues, son juegos que no le echan tanto esfuerzo, no tienen el presupuesto que debería manejar la compañía, es como ridículo, porque es como la franquicia más grande del mundo, y siento que, digamos, que en términos generales, le están dando como ato le están dando como atole con el dedo, ¿no? Entonces, este
Sí. Ajá. Ujú. De producción. Ajá.
eh, él me dice que que muchas veces este tipo de juegos son como su su momento para descansar después de un día de trabajo, y que a veces mis opiniones hacen que se sienta tonto al al consumir este tipo de cosas, entonces
Sí. Entiendo.
eh, pues sí, a veces, siento que lo digo porque realmente, me preocupo por cómo digamos consumen cosas, pero, a veces parece ser que es resulta ser más bien como una especie de ataque.
Okey. Y cuando tú hablas con ellos y les expresas tus opiniones ¿qué tipo de adjetivos usas cómo para que se sientan ellos atacados?
Pues, am, debo admitir que como son amigos de mu
Duro. Ujú.
Sí, so soy un poco duro con las expresiones, este, como son, digamos, gente que conozco desde hace años que, con la que tengo mucha confianza, pues, se me hace como muy fácil a veces decir palabras fuertes o duras, como, pues, no sé, no no creo que tampoco es el momento para decirlas pero
Ajá. Eh. Solamente preguntaba para saber si eran duras, o si a lo mejor exponías alguna especie de razonamiento, o si a lo mejor cuando estás con ellos, eh, te expresas a manera de de sarcasmo o de
Sí.
menospreciar sus gustos. E e estoy queriendo llegar a la raíz de de de esa barrera que se ponen para escuchar tus opiniones, porque todas las opiniones son válidas, pero el chiste está en cómo se expresan, ¿no crees?
Sí, creo que creo que más bien la noción que me han dado por por lo menos este amigo es que justamente parece que menosprecio su su experiencia con con tal producto, con tal juego, ¿no? Parece ser que, o tienen tienden a pensar que lo que yo digo es como
Sí.
te lo estoy diciendo desde una posición donde solamente yo digo la verdad, ¿no? Cuando realmente lo que siempre he buscado es como que las ideas choquen, pero quizás el el léxico que uso a la hora de exponer mis ideas, se hace que se pongan a la defensiva en un asunto de, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué parece que me estás atacando a mí en lugar de de al producto?
Mm. Sí, sí. Claro, porque cuando las personas tienen ciertos gustos, o ciertas series favoritas o cierta música que escuchan, pues, eh, va muy ligado a su personalidad, ¿no?
Sí.
Y, ¿ellos ellos han expresado alguna opinión acerca de las cosas que te gustan a ti, por ejemplo?
Pero Sí, muchas veces, por ejemplo, am, hay, digamos, cierto ¿cómo decirlo? Como cierto estilo de música que es como como una nerdada, por así decirlo, se le llama mad rock, que es como una especie de fusión entre entre jazz y rock, este, como alternativo.
Ujú.
Y y pues sí, no es muy popular, se escucha como muy muy poquito y y me hacen burla de eso, ¿no? De que me creo un hipster, de que de que como no es conocido, pues me siento único y especial y que, pues, realmente esa música es como para gente que se siente un poco pues dicen: "Alzada", ¿no? Entonces es como de, pues no banda da
Ajá.
Quizás lo consumo porque suena diferente a a lo que solemos escuchar, pero pues, no es por un sentimiento de superioridad ni nada por eso solo es pues, algo diferente, ¿no? Entonces, también, justamente, creo que ese es como parte de la conversación donde, se piensa que tengo estos como aires, ¿no? Cuando realmente
Ujú.
no es que me guste hacerlos enojar, pero más bien me gusta poder discutir so con ellos, ¿no? Sobre estos temas.
Claro. ¿Y has intentado hacerlo de otra manera que no suene tan, ah, agresiva, por llamarlo de cierta manera, o dura? De a lo mejor en un espacio más calmado, más tranquilo, más, eh, bueno, diferente a como lo has hecho hasta ahora. A lo mejor.
Sí, sí, sí lo he intentado, eh eh, también he sido un poco más, este, flexible a la hora de, digamos consumir cierto cierta música, o o ciertas experiencias. Por ejemplo, a a otro de mis amigos le gusta mucho algo que se llama Sea of Thieves, que es como un juego de piratas que el a mí siempre se lo he dicho, me parece aburridísimo, <chuckles> pero hay noches donde él me dice: "Oye, tengo tiempo, ¿quieres jugar?" Y les digo como: "Pues órale, vamos a darle un rato" y y quizás ese tiempo lo usamos para para desahogarnos de otros temas o o hacernos como otro tipo de recomendaciones, y quizás solo usar el juego como excusa para, digamos, juntarnos. Entonces, eso me ha servido un poquito, pero también este, me hicieron como el comentario de que en algún punto quizás diga algo en el lugar indicado, y eso quizás me cause un poco de problemas. Entonces
Exacto.
am, <chuckles> sí he intentado como mejorar la ide las ideas, ¿cómo las digo? Y quizás ya no ser como tan aprensivo a que a que mi experiencia fue horrible. Entonces, si mi experiencia fue horrible, todas las experiencias van a ser igual de malas.
Bueno. Claro, cada quien tiene la suya propia, y por eso dicen que para gustos se hicieron los colores, ¿no? Pero te quería preguntar otra cosa, em, a lo mejor, em, ¿te has puesto a pensar qué es lo que valoras más?, ¿la amistad de ellos? O, ¿tener la razón en tus opiniones?
Sí, claro. Ese es una gran manera de exponerlo porque, o sea, yo, son son personas que quiero mucho, son personas con las que he compartido conciertos, juegos, este, etapas de la vida, y y que con las que he crecido, ¿no? Básicamente, por eso siento que hay como esa confianza de expresarnos de esa manera.
Ujú.
Pero sí, ciertamen
Ya llegó el momento en que Ando.
Sí, exacto. Pero justo hubo hubo una un momento muy específico donde un compañero o un amigo, mejor dicho, estaba pasando por una etapa difícil
Ajá.
y y estaba como escuchando mucho Radiohead, ¿no? Y entonces y y sobre todo una canción la tenía como en una repetición constante, y yo llego un punto donde dije: "Ay ya, ya estuvo bueno, porque tal, tal, tal, tal, y tal", y ahí me di cuenta, ¿no?, que bueno, no me di cuenta ahí, sino más bien con su reacción, me di cuenta que no estaba tomando en cuenta su experiencia personal con con esta canción o con este grupo para poder, digamos, basar mi opinión. Entonces, este, fue como el momento clave, para pensar que
Ujú. Sí.
que si bien, no me da miedo como decir estas opiniones, sí puede causar cierta molestia o cierta distancia con mi grupo de amigos.
Exacto. Sí, es que por eso te preguntaba, eh, qué tanto valoras la amistad de ellos, porque si valoras la amistad de ellos, a lo mejor tendrías que ser un poquito más empático con sus gustos. Y, mm, así, c cu eh, en entiendo que se lleven pesado, que se lleven desde hace muchos años, que se tengan confianza, pero ya te han expresado varias veces que a lo mejor, em, aunque tu intención sea buena, ¿no?, para ti, porque dices, bueno, es que yo quiero enseñarles que hay algo más allá, que hay mejores cosas, mejores juegos, mejor música, etcétera, pero, eh, cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y debe de llegar a esa conclusión por sí mismo. Entonces quizás sería, eh, más importante darle peso a la amistad y, em, ver de qué manera se expresan, eh, las opiniones, porque todos tenemos derecho a expresarlas, pero como te pasó en esa ocasión de que tu amigo estaba triste, y necesitaba salir de su tristeza escuchando esa canción 1000 veces, a lo mejor, eh, contar hasta 10 antes de emitir una opinión y pensar, a ver, eh, lo que voy a decir, em, ¿es el momento adecuado?, ¿cómo lo puede tomar?
Sí. Claro. Okey, sí. Fíjate, me me gustó mucho. Sí, sí, sí, me gustó mucho como dijiste esto de que ellos lleguen a su propia conclusión, ¿no?
Quizás Ujú.
Quizás quizás, porque yo llegué a una cierta conclusión, estoy esperando que que lleguen a la misma, ¿no? Y que lleguen rapidísimo sin sin como tener en cuenta el proceso emocional, quizás que que conlleve, ¿no? A a descubrir como nuevas cosas, o dejar a soltar ciertas cosas.
Ah, como las a sus hijos, y les evitan ciertos, eh, dramas con los amigos, etcétera. Y, pues, hay cosas que todo mundo tiene que vivir. Para llegar a esa conclusión de que a lo mejor esto no es lo mejor, o hay otra música mejor, u otros libros mejores, y a lo mejor eso sería una idea, ¿no? Que te dejo.
No, pues, fíjate ya ya esa sola frase me hizo pensar, ¿no? Que, quizás, estoy yo queriendo apurar procesos por los cuales no han pasado, o que están pasando, y que no estoy como tomando en cuenta, pues, justamente, ¿no? Eso esos momentos de de debilidad que ellos tienen. Oye, pues, muchísimas gracias, me me me ayudaste mucho, y y voy a tener bastante más cuidado en cómo expreso yo estas ideas.